À, bạn ơi, hông biết là hồi nhỏ nè, thời thơ ấu á thì, ờ, có cái cái kỷ niệm nào ăn uống mà bạn nhớ hông?
À. À, có chứ bạn ơi, bạn biết là hồi xưa mà, bạn biết hông? Rất là thích ăn vặt đúng hông? Con nít mà. Đó là bạn biết là có cái kỷ niệm nha, là mình x cứ là chiều nào ha mình cũng ngồi ngoài trước thềm ba nhà mình á bạn, cái mình đợi cái chú bán kem, chạy ngang qua đúng rồi. Mình thích ăn cái ke mà bạn biết kem ống hông? Ờ, nó có đậu xanh, ờ, có sầu riêng này kia ha, ngon lắm.
Ừm, <laughs> ừm. À, vậy á hả? Đúng là tuổi thơ, ừm. Biết nha. Ừm, nghe mê mê bạn mô tả làm mình cũng thèm nữa, thì hông biết á tới bây giờ nè, cái bạn còn nhớ được cái hương vị nè và cái màu sắc của cái món kem đó hông bạn?
<laughs> Ờ, ờ. À, có nha bạn ơi. Mình nhớ là mình, ờ, hay ăn kem đậu xanh lắm nha, là bạn biết là đậu xanh nó cũng màu xanh xanh nhạt, đúng hông? Đó, là bạn biết là bạn ăn vô là nó cũng sẽ có cái hạt đậu xanh ở trong đó luôn. Nó rất là ngon nha bạn. Nó thơm thơm, béo béo nè, mà nó bùi bùi á bạn. Đó, rồi nó cũng hổng có ngọt quá đâu, nó rất là ngon.
Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Hấp dẫn vậy. <laughs> Ừm, nghe cũng rất là hấp dẫn đó. Thế thì, ờ, ừm, cái điều gì mà khiến cho bạn nè, ờ, nhớ về cái món kem đó tới bây giờ này, tới thời lớn lên rồi bạn còn nhớ tới nữa?
À há. À. Rồi, nói chung á bạn, là bây giờ đâu được ăn nữa đâu bạn, thì nó sẽ càng nhớ hơn, đúng hông? Ờ, bây giờ ít người bán, hình như mình không thấy, mà nó bị mai một luôn rồi. Ờ, chỉ nhớ là hồi xưa cây kem nó có 1.000, 2.000 bạc à, rẻ lắm mà nó còn ngon đó bạn. Nó có nhiều vị lắm nha. Mỗi ngày mình ăn một vị luôn bạn, ví dụ hôm nay ăn đậu xanh đi, cái ngày mai mình ăn, gọi là, cái đậu đỏ, cái ngày mốt cái mình ăn sầu riêng, ờ, cái ngày mốt là mình ăn sô cô la bạn, nhiều lắm.
<laughs> Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Đúng là một cái, ờ, kỷ niệm, ờ, đáng nhớ luôn á ha. Đó thê thế thì bạn có nhớ được cái cái quang cảnh nè, cái khung cảnh mà ngày xưa mình hay ăn, ơ, kem hông? Ví dụ như là cái người bán như thế nào nè và cái cái u xung quanh cái môi trường mình nhì ra sao?
Ừm, đúng rồi. À. Rồi, ô kê. Rồi, thì người bán là một cái chú bạn ơi, ờ, chú đó cũng có tuổi xíu rồi ha. Mà chú đó mình nhớ là có cái nụ cười thân thiện lắm bạn. Kiểu như, cứ gặp mình là chú cười à. Ờ, chú rất là vui luôn, chứ hổng có bao giờ thấy chú buồn luôn đó bạn. Ờ, rất là thân thiện và dễ mến <laughs> đúng rồi, chắc là có lời đó, rất là dễ mến luôn bạn. Ờ, nhiều khi chú còn hỏi thăm mình nữa bạn, ví dụ như thấy ở trên cái mặt mình có cái vết trầy nè, cái chú cũng hỏi là "Ờ, sao vậy? Ờ, đi chơi té hay làm sao?" nói chung là, chú cũng quan tâm lắm bạn. Ừm, mình rất là thích.
Ừm. À. Ừ, kiểu như là, biết bán được cho mình này ha. <laughs> Ừm. Đúng rồi, rất là thân thiện. Ừm, thế thì, ờ, ờ, bạn có nhớ được cái ngày xưa là mình khoảng bao nhiêu tuổi hông ta? Và, à, lúc đó thì mình làm sao để mình có tiền để mình mua được cái cái cái cái kem đó. <laughs>
À. À, ô kê. Lúc đó bạn biết là mình mới có lớp 1 à. Đó là đợt đó là, kiểu, hè hè đó bạn, mình có về quê của ông bà ngoại chơi. Đó, thì bạn biết á là vì về quê chơi mà, thì cứ vòi tiền ông bà ngoại thôi chứ giờ sao, còn ai nữa đâu. Ờ, đó, mà bạn biết sao hông? Mình hổng có đòi trước đâu, mà bạn biết là cái xe của chú nó có một cái chuông, gọi là, hông phải cái chuông gọi là sao ta? Ừ, nó chuông mà bằng cầm tay á bạn, ờ, lắc, lắc, lắc á, nó kêu á bạn. Ờ, đó, nghe cà rem đó, cái là mình nghe từ xa là nghe cái tiếng chuông, đúng hông? Cái là mình chạy vô trong nhà mình, ờ, kêu ông bà ngoại cho tiền mình, ơ, mình làm cho kiểu như là gấp gáp á bạn, thì ông bà ngoại mới cho, chứ mà, kiểu, xin xin bình thường, ờ, ít khi nào cho lắm.
Ừm, lúc nhỏ ha. Ừm. <laughs> Đúng rồi, tuổi tuổi trẻ mà, nhỏ mà. Ừm. À, biết rồi nha. Ừm. <laughs> Đúng là có những cái mẹo này kia nữa chứ, để mà ăn được cái món ăn đó ha, giống như là, mình làm cho mình nhớ tới bây giờ luôn. Thế thì, ờ, nếu mà bây giờ đi, mà bạn được có dịp nào đó mà bạn ăn lại được cái cái món ăn mà thời thơ ấu á, thì bạn có muốn ăn tiếp hay không?
À. Ừ, cũng cực lắm bạn, ừm. Đúng, chính xác. À há. Ờ, cũng có chứ bạn. Nói chung là mình rất là nhớ cái hương vị đó luôn. Mình cũng có thỉnh thoảng đi tìm kiếm á bạn, mà mình tìm chưa có ra. <chuckles> Ừ, ờ, với lại mình nhớ là hồi xưa ăn nhiều quá đó bạn, cái là mình nổi tiếng ở trong xóm luôn, là mình bị sún răng. Tại vì ăn ngọt mà bạn, <chuckles> ăn ngọt mà còn ăn lạnh nữa, đó, bởi vậy sún răng là cả xóm đều biết luôn.
Ừm. Ồ, bị sún răng ha. <laughs> Hiểu. Ừm. Ừm, đúng là một cái, ờ, kỷ niệm mà liên quan tới cái món ăn mà thời thơ ấu của bạn hén. Thế thì, ờ, trong lúc mà trong lúc đó thì bạn có nhớ là bạn ăn một mình nè, hay là có bạn bè hay là có em trai, hay em gái gì không?
Ừm, đúng rồi đó. À, cái này vui lắm nè bạn ơi. Là bình thường á, là mình nhiều khi mình cũng có rủ bạn bè mình chơi trò chơi dân gian đó bạn. Là ví dụ chơi nhảy lò cò này, đúng hông? Đó, cái xong rồi chơi nhảy dây nè, nhiều trò lắm bạn. Thì tụi mình có cá cược với nhau luôn, là chẳng hạn như là thua đi ha? Ừm, là sẽ mua cây kem là chia làm đôi, à, chứ hông được ăn một mình nha, phải chia sẻ cho cái người thắng đó. Đúng rồi, nên là cũng ráng chơi cho thắng lắm bạn, kiểu như vậy, được ăn kem.
Ừm. À, vậy á hả? Ừm, đúng, hấp dẫn nha! Wow. À. <laughs> Nghe hay ha. Ờ. Ừm, đúng rồi nè, hấp dẫn ha. Thế thì, à, nãy giờ mình nói món kem nhiều rồi, chắc là tuổi thơ của bạn thì cũng gắn liền với nhiều cái món ăn lắm á ha? Thế thì còn món ăn nào khác không bạn?
Ô kê. Đúng rồi. Có chứ bạn, dễ gì hông. Ừ, thì cái món tiếp theo mình thích nữa là cái món bò bía ngọt đó bạn. À, đúng rồi, đúng rồi. Mình hông biết cái vỏ của nó làm từ cái gì, mà nó là cái bánh hình, ờ, tròn nha bạn ơi. Mà nó màu trắng trắng, nó xốp xốp. Ờ, mình hông biết làm từ bột gì nữa. Mà bạn biết là bỏ thêm cái bò bía lên á, là nó sẽ có là dừa nạo nè ha, đó, rồi có một cái thanh rất là ngọt luôn, mình hông biết là kẹo hay sao á. Ừm, nó rất là ngọt, mà nó rất là mềm, ừm, nó cũng hơi, ơ, giòn giòn xíu nữa, ừm, dính răng lắm bạn, ừm. Đó, thì chú sẽ rắc một miếng mè lên nữa, rồi có một chút sữa đặc nữa bạn. Trời ơi! Kẹp lại ăn nó ngon lắm bạn ơi.
Ừm. <chuckles> Bò bía ngọt, nghe lạ vậy? Ờ. Ừm. Wow! Nghe rất là hấp dẫn đó nha! <laughs> Ừm. Đúng là hấp dẫn. Ừm, nghe bạn kể á là mình cũng thèm rồi đó nha. Thế thì hông biết là, à, ngày xưa bạn ăn cái món đó đó, ờ, cái hương vị hay là cái điều gì mà làm cho bạn nhớ tới bây giờ?
Ừm, vậy hả? À, nói chung là cái tên nói lên tất cả bạn há, là nó ngọt, à, là con nít mà bạn, thích ăn ngọt lắm, thì có cái bò bía nó ngọt nè, đúng hông? Đó là nhiều khi á là, ừm, có sao ta? Ừm, cái lớp nó cũng d dai dai một xíu đó bạn. Ừm, đó, rồi có kẹo chỉ hồng rồi bán chung với bò bía nữa bạn nó cũng ngon lắm nha!
Ừm. <laughs> Đúng đó. Ừm. Ừm, đúng là những cái món ăn đó nghe ho nghe cái tên mà cái cách bạn mô tả thôi á là cũng hấp dẫn rồi đó. Thế thì cái việc mà, ừm, ăn như vậy á, thì, à, lúc đó mình cảm giác ra sao ta? Khi mà mình được ăn, ờ, cái món ăn mà mình yêu thích như vậy á thì b bạn có nhớ được cái cảm giác lúc đó hông?
Ờ. Là biết sâu răng rồi đó. <laughs> À. Hiểu, hiểu. Có chứ bạn ơi. Mình cảm giác á nha là nó sẽ có vị ngọt nè, vị thơm nè, vị béo nè. Rồi đến thứ hai nữa là, bạn cái khung cảnh làng quê á bạn, mình ở quê ngoại mà. Đó, rồi nó rất là thích luôn bạn, rồi vừa ăn vừa ngắm cây cối, rồi chim bay qua. Đó, rồi lâu lâu là nghe được cái hương thơm của lúa nha bạn. Trời ơi, nó đã lắm bạn! Ừm, ừm, hoài niệm lắm.
Ừm. À. Nghe rất là bình yên ha. Ừm. <laughs> Ừm, thế thì, à, bạn có thể là nghe cái nghe cái bạn nói về cái cái cái quang cảnh này, cái môi trường trong đon đó đó, thì, à, cũng hấp là hấp dẫn rồi đó, hông biết là bạn có thể kể chi tiết hơn, ví dụ như là, à, trong lúc đó thì bạn đang ở đâu nè? Và thời tiết ra sao? Kiểu, nhớ được hay hông?
À. Ừm. Có nhớ chứ bạn ơi! Mình nhớ là hồi đó nhà ngoại mình là ở ngoài hai thềm ba đó, là có một cái gọi là cái gì ta? Cái chỗ ngồi, cái giường á ta, mà nó bằng tre đó bạn. Ờ, nó đan đan á, mình cũng hông biết gọi là cái gì nữa. Ờ, mình sẽ ngồi ở đó ha, mình ăn, mình uống, đó, rồi mình ngắm người qua lại nè bạn. Còn nhiều khi có cô chú quen ở trong xóm á ừ, cô chú trong xóm cũng hỏi thăm mình nè, cái mình trả lời. Đó, nó cũng là giao tiếp qua lại, nó cũng vui lắm bạn.
Ừm. À, hiểu. Ừm. Wow, nghe rất là thơ mộng á! Ừm. Ừm, nói chung là cũng nhớ được tới bây giờ đây, à, là cái món ăn nó nó cũng là hấp dẫn và nó cũng lôi cuốn mình á ha! Thế thì bây giờ thì bạn có còn được ăn lại cái món đó hay hông? Hay là bây giờ nó chỉ còn là trong ký ức thôi?
Đúng, đúng. Đúng rồi nè. À, món kem thì mình chưa tím được chứ mà cái món bò bía với lại cái món kẹo chỉ hồng á là vẫn còn một vài cô chú bán nha bạn. Thì lâu lâu mình đi chợ đêm nè, mình đi dạo bộ đó bạn, cái là mình cũng ăn lại nè, mình cũng rất là hoài niệm cái món đó luôn.
Ừm. Ồ! Ừm hưm, vì bây giờ là bạn lớn rồi nè, thì bạn ăn lại cái món ăn đó đó, thì bạn có thấy là nó vẫn còn ngon hơn xưa hông?
Ừ. À, nó cũng khác chứ bạn. Tại giờ khung cảnh nó ăn nó cũng khác rồi, thì nó đâu có còn giống hồi xưa nữa bạn. Đó, với lại mình thấy nguyên liệu á, có vẻ nó cũng thay đổi á bạn, nó hổng có bằng cái vị mà truyền thống như hồi xưa. Ờ, kiểu như hồi xưa là cái gì đó nó cũng rất là ừm, mình cảm thấy nó hổng có được ngon đó bạn. Ờ, kiểu như nó hổng có được thơm lắm mà nó cũng hông được béo như hồi xưa, rồi cái vị ngọt nó cũng hổng có bằng hồi xưa đó bạn. Chắc là hồi xưa đợt mới ăn á thì nó sẽ ngon, còn bây giờ đề lâu quá rồi nó cũng quên đi rồi.
Ừm. <laughs> Ừm. Thay đổi ra sao nè? Ừm hứm. <laughs> Đúng rồi, những cái kỷ niệm mào ngày mà ngày xưa thì, ờ, mình luôn cảm thấy nó ngon nhất á ha. Nhưng mà điều gì khiến cho bạn là, ừm, nghĩ là hồi xưa nó ngon hơn? À, có phải là thời đó nó, ờ, là một cái thời mà bạn, ờ, vô lo hông? Hay là vô vô tư gì đó, như vậy?
Ừm. Đúng rồi! Sao nè? À. Đúng. Chính xác bạn ơi, lúc đó á là con nít mà, nói chung là hồn nhiên ngây thơ lắm, đâu có lo nghĩ điều gì đâu. Cứ b là cứ chờ là buổi chiều là có xe nào chạy qua là mình ăn cái xe đó, cứ xe kem là ăn kem, rồi xe bò bía là ăn bò bía vậy đó bạn. Đó, thì, kiểu như là, mình đâu có cần lo nghĩ là, ừ, phải lúc đi làm dư bao nhiêu tiền này kia đâu, đúng hông? Thì tâm trạng nó cũng vui vẻ, thoải mái thì nó ăn nó cũng ngon hơn đó bạn.
Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi đó nha. Ừm, đúng là cái tâm trạng này cũng rất là quan trọng trong cái việc mà, à, ăn uống hay là, à, có có có có, giống như là, cái góp phần mà mình nhớ tới bây giờ á ha. Thế thì trong cái, ờ, khoảng thời gian mà, gọi là, lớn lên đi thì bạn còn có cái, gọi là, cái món ăn nào mà khiến cho bạn nhớ nữa hông?
Ừm, ảnh hưởng lắm á. Ừm. Đúng rồi. Ừm, <smacks lips> cũng có nha bạn ơi. Hồi xưa đó nha bạn, mình ăn mấy cái món như là kẹo nổ nè bạn, ở trong miệng á bạn. Hay ra tạp hóa gần nhà lắm, mua cái kẹo nổ đó về mới ngậm trong miệng á bạn, cái nó nổ, nổ, nổ, nổ á, rất là vui miệng luôn, mà nó cũng rẻ lắm bạn, có hình như 1.000, 2.000 mười một bịch à.
Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi, hấp dẫn đó nha. Nói chung là, ờ, kiểu như là, những cái món ăn ngày xưa thì nó gợi cho mình nhiều cái ký ức, đúng hông bạn? Ký ức này để khi mà mình lớn lên rồi mình hoài niệm về những cái đó.
À. Ừm, đúng rồi. Đúng luôn bạn ơi. Nói chung á là bạn, những cái món tuổi thơ nó nhiều vô số kể luôn bạn ơi. Mà toàn là những cái món rẻ rẻ hông à mà ngon lắm nha. Bây giờ tìm lại thì có món được món có. Nói chung là, cũng tùy thôi, nhiều khi là có nhiều người mua thì người ta mới còn, ờ, bán tới bây giờ.
Ừm. Nãy giờ nghe bạn kể thì, nói chung là, bạn cũng có nhiều món ăn á nha, mà để mà mình nhớ tới bây giờ ấy nha, và cũng cảm ơn bạn nè, đã kể một câu chuyện và kỉ niệm, ờ, m ăn uống thời thơ ấu á nha.
Ừm, đúng, đúng rồi. À, ô kê. Ờ, niêu hổng có gì đâu nha bạn ơi. Mình cũng rất là vui nè, khi mà được chia sẻ về cái kỷ niệm mà ăn uống thời thơ ấu của mình nha. Mình rất là hoài niệm luôn đó. Chào bạn nha.
Ừm. Ừm, chào bạn.